अ, जी देखिए ना कुछ समय से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कि जब से मेरी थोड़ी-सी आय बढ़ी है, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदने लगी हूँ और कई बार मुझे ये अ, समझने में असमंजस हो रहा है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मेरी आवश्यकता है और कौन-सी चीज़ हैं जो केवल मैं केव अपनी चाहत के लिए या कह सकते हैं कि अपनी ख़ुशी के लिए मैं खरीद लेती हूँ। बट ऐसा है कि ये चीज़ें मैं कर तो लेती हूँ, लेकिन फ़िर उसके बाद मेरे मन में कई कई तरीके के सवाल आने लगते हैं। एक मेरे मन में ये विचार भी आता है कि ठीक है, आय बरी बढ़ी है, तो मैं इसको जो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बचत में लगाऊँ ताकि आन आगे आने वाली जो मेरी ज़रूरतें हैं या जो मैं लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हूँ उनको आसानी से कर सकूँ। तो ये जो चीज़ें हैं और जिन जो ये संतुलन मैं नहीं बिठा पा रही हूँ अपनी आवश्यकताओं और अपनी चाहतों के बीच, तो इससे मेरा मन जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गया है। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ी-सी कुछ सलाह दें तो शायद मैं इससे बाहर निकल पाऊँ?
जी। जी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो, कि मैं आपकी परेशानी को थोड़ा-सा समझ पा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। और देखिए कहीं न कहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि, मैं आपको सलाह दे पाऊँ इसके पहले कुछ जानकारी है, जो मुझे चाहिए होगी आपसे। आपका जो मुख्य ख़र्च है वो किस पे होता है, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ों पे होता है? या फ़िर कहीं न कहीं चाहत की चीज़ों पे होता है या फ़िर कभी-कभी ऊपर-नीचे भी हो जाता है?
जी। हुँ। अ, जी देखिए मैं जो हूँ एक थोड़ा-सा मैंने नियम जो है जो मैं चाहती हूँ, वो नियम ये है कि मेरा जो र अ, अनुपात है मेरी आय का और बचत का। है ना? औ या फ़िर कह सकते हैं कि मैं कितना ख़र्च कर सकती हूँ, कितना बचत? वो मेरी आय का 60 और 40 का है। मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ₹100 कमा रही हूँ तो स अगर मेरे 60 ख़र्च हो रहे हैं तो 40 में ज़रूर बचाऊँ, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पा रही। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आवश्यकताएँ तो ज़रूरी हैं, जैसे मुझे बिल देना है या कुछ और ज़रूरत है। लेकिन जैसे चाहतों में जैसे मैं कह सकती हूँ मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं कई बार अनावश्यक कपड़े खरीद लेती हूँ। मुझे घर की सजावट चीज़ों में भी बहुत मज़ा आता है उनको खरीदने का, तो उनमें भी मैं चीज़ें खरीद लेती हूँ। तो ये इस तरीके की जो मैं खरीदारी करती हूँ इसको थोड़ा-सा मुझे अब बहुत ज़्यादा ना बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में इन चीज़ों को लेके विचार आने चाहिए, चीज़ें खरीदने से पहले। जी।
जी। ठीक है। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी परेशानी को कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ। आप अगर सहज हो तो आप मुझे क्या ये बता सकती हैं कि आपका जो भी अ, ख़र्च वग़ैरह है उसमें आपने कोई बजट वग़ैरह भी बना रखा है कि हाँ, मुझे इतना ही ख़र्च करना है इस महीने ऐसा कुछ भी है?
अ, बजट मतलब मैं बनाती तो हूँ जैसे मैंने आपको बताया, कि मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम जो हूँ सा सौ अ, 100 में से ₹60 ही ख़र्च कर पाऊँ। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती बजट का ऐसा है कि मैंने थोड़ा-सा एक बार कोशिश की थी कि पूरे महीने भर का जो राशन है, वो मैं एक बार ही मैं ख़रीद लाऊँ, इससे ये होगा कि कहीं न कहीं मैं जो ज़्यादा सामान ख़रीद लेती हूँ या बेफिज़ूल का चीज़ें मँगाने लगती हूँ, तो वो कम हो जाएगी मैं एक ही बार में सामान मँगा के रखूँगी। तो मैंने कुछ हद तक मैं इसमें को अ, कामयाब हुई भी हूँ लेकिन फिर कहीं न कहीं मैं फिर से जैसे मुझे कहीं अ, जो ये आजकल ये जो ऐप्स हैं ऐमज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिन्त्रा इन सब में मैं अगर चीज़ें देख लेती हूँ और मुझे पसंद आ जाती है ना, तो मैं उनको ख़रीद ही लेती हूँ। तो ये चीज़ थोड़ी-सी मुझे क़ाबू पाना मेरे मन पर क़ाबू पाना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, जी।
जी। ओह! बिल्कुल। देखिये मैं आपकी परेशानी कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताना चाहेंगी कि आप आपके लिए किस तरीके की ख़रीद को रोकना सबसे ज़्यादा मुश्क़िल हो जाता है?
हाँ। मुझे थोड़ा क्या है ना, मुझे थोड़ी सुंदर चीज़ें या जो दिखने में बहुत सुंदर होती हैं उनको ख़रीदने का बहुत शौक है जैसे मैंने आपको बताया मुझे घर की सजावट का सामान ख़रीदना बहुत पसंद है स्टैच्यू हो गया या मैं कई बार ना अ, जो घर में पौधे वग़ैरह लगते हैं, पेड़-पौधे जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़रीद लेती हूँ। अब क्योंकि मैं काम में ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ तो उनकी देखभाल तो मैं अच्छे से कर नहीं पाती, लेकिन मैं बहुत सारे पौधे ख़रीद के ले आती हूँ। मेरी जो बालकनी है पूरी तरीके से पौधों से भरी हुई है लेकिन कहूँ तो मैं उनका देख़भाल ढंग से नहीं कर पा रही या कहें, जो किचन का सामान है, उनके सुंदर-सुंदर कप मुझे दिख जाते हैं या सुंदर-सा कोई डिनर सेट जिग दिख जाता है। तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं उनको ख़रीद लूँ और अपने घर में उनको सजाऊँ। तो इस तरीके की चीज़ें खऱीदना थोड़ा-सा मुझे कठिन लगता है कि मैं इस पे रोक नहीं लप लगा पाती। जी।
ठीक है। बिल्कुल, देखिए मैं कहीं न कहीं आपके आपकी जो परेशानी है वो मैं समझ पा रहा हूँ। आपको मैं जवाब दे पाऊँ इसके लिए बस मुझे थोड़ी-सी और चीज़ें चाहिए होंगी, ज जानकारी चाहिए होगी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कौन-सी ये आपने जो ऐप्स का नाम लिया। तो कौन-सी ऐसी ऐप्स हैं जिनसे कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा आपका ख़र्चा हो जाता है?
हाँ, ऐमज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ही ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। क्योंकि वहाँ आए दिन जो है सेल आती रहती है और उनका जब मेरे पास उनका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैं एकदम से ऑन करती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ कौन-सी सेल चल रही है। और वहाँ जब मुझे एकदम से दिख जाते हैं ना सुंदर-सुंदर कप दिख जाते हैं या सारी जो भी क्रॉकरी का सामान होता है वो दिख जाता है, तो बस मैं उनको जल्दी से ऐड टू कार्ट करती हूँ और खरीदना शुरू कर देती हूँ। तो इन ऐप्स की वज़ह से थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जी।
ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं आपकी परेशानी कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ कि ये ऐप्स आपको बड़ा परेशान करती हैं। तो मैं आपसे बस ये अब ये थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि ये जो बदलाव आप करना चाहती हैं, ये आप धीरे-धीरे करना चाहती हैं? या फ़िर आप कहीं न कहीं तुरंत करना चाहती हैं?
अ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुरंत करना चाहूँगी तो शायद वो मेरे पे खुद ही जो है बहुत मुश्किल होगा, कि मैं तुरंत अपने आप को रोक पाऊँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा बदलाव धीरे-धीरे हो, लेकिन इतना धीरे भी नहीं हो कि मुझे कई महीने लग जाएँ इस चीज़ को सीखते हुए। मैं चाहूँगी कि एक ऐसा नियम हो, ऐसा कोई अ, कह सकते हैं प्लान मैं बनाऊँ, जिससे ये एक पर्टिकुलर जो है एक अ, रफ़्तार में आ जाए कि हाँ ठीक है अब आपको नहीं खरीदना है, महीने में 1 बार खरीद लिया ठीक है। लेकिन मैं जो कई मतलब हफ़्तों में ही कई बार खरीद लेती हूँ सामान, तो उसमें थोड़ा-सा मैं रोक चाहती हूँ। जी।
जी। बिल्कुल, देखिए मैं कहीं न कहीं आपकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ और देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि, आप जो हैं इंसान हैं, आप कोई रोबोट नहीं हैं और इंसानों के मन में थोड़ी बहुत चाहत तो रहती ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने ऊपर बिल्कुल भी कठोर ना होइए। अब इंसान थोड़ी बहुत चाहत पूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन मैं इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपसे चाहूँगा कि आप अ, हर महीने एक बजट बना के रखें और बजट में आप को कितने पैसे बचाने हैं, उसको आप पहले से ही अलग निकाल के रख लें और इसके साथ-साथ जो भी ज़रूरत का सामान है, उसको आप पहले
जी। हुँ, हुँ। जी।
करें, उसको कहीं न कहीं प्राथमिकता दें। तो ये बजट बनाना, कहीं न कहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ मैं आपसे ज ये थोड़ा चाहूँगा कि आप जब भी कोई सामान खरीदने जाएँ, तो आप पहले ये पूछें अपने आप से कि, "क्या ये ज़रूरी है?" और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप अपने घर पे किसी से पूछ सकते हैं। आप अपनी मम्मी से पूछ सकती हैं, या किसी और से भी पूछ सकती हैं कि, "क्या मुझे ये लाना चाहिए? ये इसकी कोई ज़रूरत है?" इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आजकल ये जो अ, यूपीआई का ज़माना है और शॉपिंग एप्स का ज़माना है, तो इस ज़माने में आप कोशिश करें कि आप जो भी पैसे दे रहीं हैं, चाहे ऑनलाइन मँगा के क द दे रहीं हैं, या फिर कहीं दुकान पे जाके खरीद रहीं हैं, आप कोशिश करें कि आप उस पैसे को नकद में दें। जब आप नकद में देंगी ना, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा कष्ट होगा, आपके हाथ से पैसा आपको जाते हुए दिखेगा। तो जब ये होता है, तो कहीं न कहीं अपने आप थोड़ा-सा ज़्यादा कष्ट होता है और ज कम इंसान खर्च करता है। देखिए, इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आप अपनी छोटी-छोटी सीमाएँ बना के रखें, कि, हाँ, 1 दिन में तो इससे ज़्यादा खर्च करना ही नहीं करना है। या फिर, 1 हफ़्ते में इससे ज़्यादा पैसे तो खर्च करने ही नहीं करने हैं। और धीरे-धीरे, आप कहीं न कहीं आदत को बदलें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर आप तुरंत बदलने की कोशिश करेंगी, तो वो उल्टा आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये जो आदत है, आप धीरे-धीरे अ, कहीं न कहीं बदलें। आप अगले महीने इस महीने कहीं न कहीं कोशिश कर सकती हैं, 5000 बचाएँ। फिर अगले महीने कोशिश कर सकती हैं कि 7000 बच बचाएँ, फिर 10,000 ऐसे-ऐसे, धीरे-धीरे, आप लक्ष्य को कहीं न कहीं आगे करते जाइए। इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आप जो है, थोड़ा-सा अनुभव और उपयोगिता पे भी ध्यान दें कि आख़िर जो चीज़ें आप मँगा रहीं हैं, उनका उपयोग क्या-क्या है? और ज़रूरी चीज़ें ज़ अ, जो होती हैं, उनको आप पहले ही अलग से करके खरीद लें। इससे कहीं न कहीं ऐसा होगा कि आपके पास कभी भी जो आपको ज़रूरी सामान खरीदना है, उसको उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा कि, "अरे! ये भी खरीदना है, पैसे नहीं बचे हैं।" आशा करता हूँ, मैंने जो-जो सलाह दी है, वो सलाह आपके काम आएगी और कहीं न कहीं, ये जो नकारात्मकता है आपके मन में कि, आप संतुलन नहीं बना पा रहीं हैं, उसको आप सकारात्मक कर पाएँगी।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। जी। हुँ, हुँ। जी, मैंने आपकी सारी बताई हुई बातों को बहुत गौर से सुना, और बिल्कुल, आपने जो-जो बातें मुझे बताई हैं, उनका कहीं न कहीं, मेरे को लग रहा है कि शायद अगर मैं इनको अपनाऊँगी, तो मैं बचत कर सकती हूँ और ये चीज़ें, जो हों, संभल सकती हूँ। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि आपने जिस तरीके से मेरी बातों को समझा है, स और इनके ऊपर इतनी अच्छी सलाह दी है, उनसे मैं अपनी आवश्यकता और चाहो चाहतों के बीच संतुलन बना पाऊँगी और आपने जो मुझे उपाय बताए, जैसे कि, "आप नकद खर्च करो, ऑनलाइन शॉपिंग कम करो और अपने मन में जो है, इस चीज़ के लिए बुरा म नहीं मानना है, मतलब।" तो ये सब चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छी लगीं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने ध्यान से मेरी बातें सुनी और इतनी अच्छी तरीके से मुझे सभी बातों पे सलाह दी।
कोई बात नहीं, आपको जब भी कुछ सलाह चाहिए हो, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकती हैं। मैं यहीं पे हूँ।